देखिए मुझे ना आपसे क बात की समस्या का कुछ समाधान चाहिए था, कि मैं ना दूसरों को देखकर, दूसरों की गतिविधियों को देख कर मुझे बहुत ज़्यादा असहज महसूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा अ, विचलित महसूस हो रहा है। और मैं उनको देख-देख कर परेशान होते जा रही हूँ हर रोज़, हर दिन। तो म मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इसका कुछ समाधान है? क्या इसका कुछ सुझाव कुछ इस तरह के सुझाव मुझे मिल सकते हैं, कि मैं इस परेशानी से ऊपर उठ सकूँ?
जी। जी। जी। तो, जिस तरीके से आप बता रही हैं, आप दूसरों की गतिविधियों से परेशान हो रही हैं, ये लाज़मी होता है कि आप गतिविधियों से परेशान हों, आपको थोड़ा बहुत असहज महसूस हो। लेकिन थोड़ा और विस्तार में मैं जानना चाहूँगा कि आपको किन गतिविधियों से मतलब ये दिक्कतें हो रही हैं कौन क्या आपको क्या डर महसूस होता है? क्या रहता है? थोड़ा मेरे को इन चीज़ों को विस्तार में बताइए कि कौन सी विधि गतिविधियाँ उनकी आपको दिक्कत दे रही हैं?
जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको अगर बताऊँ अपना अनुभव, कि आजकल जैसे सबके साथ ही शायद ये हो होगा ये अनुभव, सभी महसूस करते होंगे कि जिस तरह से हम फ़ोन उठाते हैं और सोशल मीडिया का हम अ, देख हम ओ सोशल मीडिया को देखना शुरू करते हैं और उसी वक़्त हमारे अंदर एक तरह का, ब कहते हैं न कि अ, एक नीरसता और एक एक तरह का उलझन, एक तरह की अ, एक तरह का दम घुटना शुरू हो जाता है कि अ, वहाँ पे क्या दिखता है हमको? वहाँ पे यही दिखता है कि सब घूम रहे हैं और सब ये पहन रहे हैं, सब वो पहन रहे हैं। और अगर मैं एक लड़की के हिसाब से बात करूँ, एक औरत के अ, चीज़ों के हिसाब से बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम उस जाल में बहुत ज़्यादा फँस जाते हैं, कि हमने किसी को कुछ पहना हुआ देख लिया या किसी को कुछ घूमता हुआ देख लिया, या किसी की कुछ अच्छा घर ही देख लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें देखी क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होगा, वही दिखाया जाएगा जो अच्छा-अच्छा है। वहाँ पे कोई रोता रोता हुआ चेहरा तो आपको दिखेगा नहीं। वहाँ पे हर एक अच्छी चीज़ का ही अनुभव दिखाया जाता है। और कहाँ तक वो सच है, कहाँ तक नहीं? वो तो नहीं पता, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे ऊपर छाप तो ज़रूर छोड़ जाता है। और ऐसा छाप जोड़ जाता है, कि हम बहुत अ, अंदर तक झिंझड़ जाते हैं और अंदर तक हमारी अ, परेशानियाँ उत्म उत्पन्न हो जाती हैं जिसे हम चाह कर भी अ, समझा नहीं पाते हैं और सुलझा नहीं पाते हैं। तो जी, मैं उस तरह के अनुभव से गुज़र रही हूँ।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
अच्छा। जी। जी। अ, मैं आपको ब बताऊँगी की अ, जैसे थोड़े दिन पहले ही मैंने अपनी दोस्त को अ, देखा कि जैसे मैं उसको अक्सर देखती हूँ, वो हर हर थोड़े दिन में हर किसी अ, छुट्टी के चाइम टाइम पर वो कहीं न कहीं चली जाती है और कहीं न कहीं घूमने चली जाती है। और अब मैं उसको देखती हूँ, उसके पोस्ट जब देखती हूँ तो मैं बड़ा परेशान महसूस करती हूँ। बड़ी परेशानी हो जाती है मुझे कि वो किस तरह से वो समय निकाल पाती है और किस तरह से वो अ, जा पाती है। कहीं न कहीं शायद उसका अ, जो कार्यक्षेत्र है शायद उससे जुड़ा हुआ है कि उसको उस तरह से भी अ, कार्य काल के व कार्यालय के लिए भी उसको कहीं न कहीं जाना पड़ जाता है। और वो वहाँ फिर घूम लेती है और फिर वो फ़ोटोस निकाल के अपने सोशल मीडिया पे डाल देती है। तो शायद उनको देखकर भी मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ कि उसको कितना मौका मिलता है बाहर जाने का, लोगों से मिलने का, अलग-अलग तरह की जगह ढूँढ देखने का। तो मुझे अ, मेरा शायद बचपन से यही सपना रहा है कि मैं बहुत घूमूँ, मैं दुनिया घूमूँ। लेकिन मुझे वो मिल नहीं पाता है। एक तरह का उतना उतनी कमाई नहीं है, उतना ना उतना उतना हम कहते हैं आर्थिक स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं उस तरह की ज़िंदगी जी पाऊँ और उस तरह का कार्य भी नहीं है मेरा कि मुझे कार्यकाल से ही अगर मुझे बाहर जाने की बाहर जाने का एक अनुभव प्राप्त हो तो वो भी नहीं प्राप्त हो पाता। तो मैं उसको देख-देख कर जैसे परसों ही मैंने देखा कि वो हॉन्गकॉन्ग तक पहुँच गई है। तो मुझे उसको देखकर इतना ज़्यादा मैं आपको अगर मैं शर्मिंदा हो रही हूँ इस बात पर कहते हुए भी कि मुझे काफ़ी जलन महसूस हुई उस चीज़ से। कि मैं कैसे उस अपनी दोस्त से भी जल रही हूँ। पर हाँ, मैं आपसे खुलकर ये कहूँगी कि हाँ, मुझे कहीं न कहीं एक जलन महसूस हो रही थी कि मुझे नहीं मिल रहा है ऐसा सब कुछ और, और लोगों को वो सब कुछ मिल रहा है जो वो चाहते हैं और जो वो पाना चाह रहे हैं और उन्हें वो उम, उन्हें वो मौका मिल रहा है ज़िन्दगी उस तरह से जीने का और देखने का। जी।
हुँ, जी। जी। हुँ, जी। जी। जी। तो जैसे आपने बताया कि वो मौका और कहीं न कहीं वो एक जलन है। तो थोड़ा आप बताएँगी कि जैसे आपके कौन से मतलब जब आप जिस चीज़ें फ़ील करती है चीज़े होती है, तो आपके दिन की कौन-सी गतिविधियाँ या जो खास हिस्से होते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते है? जैसे आपकी नींद हो गई, पढ़ाई हो गयी या आपका काम? इनमें से सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है इनसे?
मेरा काम भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं क्या होता है कि अ, आपके प दिमाग के पिछले हिस्से में आपके वही चल रहा होता है कि अरे! वो वही है, अब मैं इंतज़ार करती हूँ कि काम करते-करते भी बीच में मैं फ़ोन उठा लेती हूँ और देखती हूँ कि अरे! अब अब वो कहाँ पहुँची है और अब वो क्या कौन-सी जगह को एक अ, देख रही है और एक्सप्लोर कर रही है? तो मैं बिल्कुल मेरा काम भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और उस तरह से ये होता है कि मैं जब फ़ोन उठाती हूँ, तो उसके उसका देखने के चक्कर में 4 और लोगों को भी मैं देख लेती हूँ और उसमें भी मैं और परेशानी के जाल में फँस जाती हूँ कि अरे! देखो, ये तो घूम ही रही है, अब मेरा कज़िन भी है, वो भी घूम रहा है। मेरी एक औ दूसरी अ, कज़िन की अ, बेटी है, वो भी घूम रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 4 और लोगों को देखकर और परेशान हो जाती हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा काम तो बहुत प्रभावित हो रहा है और फिर जब हम सोने जाते हैं उस टाइम पे, जब हम आँख बंद करते हैं और जैसे कल ही ऐसे हुआ कि मैं सोने गई, ये सब देख कर और फिर मुझे नींद ही ना आए। मैं करवट बदलती रही, बदलती रही, फिर मैं उठी, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा-सा वॉक किया, अपने आप को शांत करने की भी कोशिश करी कि ठीक है अ, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। पर वो सब जैसे बातें से जैसे ऊपरी-ऊपरी हो रही थी और मैं थोड़ा-सा वॉक करते-करते भी, कहीं न कहीं मेरे आँखों से आँसू भी आने लगी कि अ, कहते हैं ना कि रात का अंधेरा फिर आपके सारे स अ, दर्द जो है, वो और जगा देता है। तो मुझे मेरे आँखों से पता नहीं कैसे, ना जाने क्यों, आँसू स आँसू झलकने लगे और मुझे और ज़्यादा उम, बेचैनी-सी महसूस होने लगी। लेकिन फिर कहीं न कहीं मैंने अपने आप को समेटा और अ, थोड़ा-सा पानी पिया, बैठा और स थोड़ी-सी अ, साँस ली, लंबी साँस ली, लंबी ला साँस छोड़ी और उसके बाद फिर मैं सोई। लेकिन वो नींद बहुत अच्छी नहीं थी और सुबह भी उस चीज़ का काफ़ी प्रभाव था। जी।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। तो जैसे आपने बताया कि वो कहीं न कहीं आपकी नींद को भी प्रभावित कर रही है और जैसी आपकी वर्क है, उसमें भी काम में भी कहीं न कहीं अड़चनें डाली हैं। तो आप ये बताएँगी कि इससे अब तक आपने इस डर से निपटने के लिए क्या-क्या किया है?
जी, मैंने कोशिश करी है कि मैं फ़ोन ना उठाऊँ अपने काम के चलते। और अगर मुझे मन भी करता है फ़ोन उठाने का तो मैं उस टाइम पर थोड़ा-सा उम, प्रार्थना कर लेती हूँ अ, और उस उसको अपने आप उस चीज़ को अपने आप को अ, थोड़ा-सा रोक लेती हूँ अपने आप को, संयम में बांध लेती हूँ उस चीज़ में। कि नहीं मुझे नहीं उठाना है क्योंकि अगर मैंने उठा लिया तो शायद मैं फिर कुछ ना कुछ ऐसा देख लूँ कि फिर मुझे वो चीज़ प्रभावित करने लगे। तो मैं उस टाइम पे आजकल ये करने लगी हूँ कि मैं वैसे ही थोड़ी लम्बी सांस लेती हूँ और लंबी सांस छोड़ने का मैंने ये व्यायाम करना शुरू किया है। जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ देखूँ फ़ोन पर तो मैं वो ना लेकर मैं सांसों की एक्सरसाइज़ करना शुरू कर देती हूँ और या तो फिर थोड़ा-सा उठ के 2-4 वॉक कर लेती हूँ और अपने आप को थोड़ा-सा अ, अ यू नो सम अ, समय स संयम में बाँधकर अपने आप को बिठा देती हूँ। और फिर रात के टाइम पे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना फ़ोन ना उठाऊँ। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम दूर हैं लेकिन इस तरह से हम जुड़े हुए हैं और इस तरह से हम एक दूसरे को देख लेते हैं। वैसे शायद पता ना भी चले और शायद देर से पता चले चीज़ों का। लेकिन यहाँ पे हमको इंस्टेंटली बहुत जल्दी पता चल जाता है चीज़ों का और हम फिर परेशान हो जाते हैं। तो शायद कहते हैं ना, ना पता चलने में ही कहीं न कहीं समझदारी है और बचाव है। तो मैं उस तरह से अपना बचाव करने की कोशिश तो करती हूँ। जी।
जी। जी। उम, देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, और जो आपकी भावनाएँ रही हैं उस वक़्त बिल्कुल, मैं उससे भी राज़ी होता हूँ कि जैसा रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको चीजें हो रही हैं, तो आप सबसे पहले तो ये करिए कि जो सोशल मीडिया है, उसमें कम समय अपना दीजिए। जैसे सुबह 1 घंटा दे दिया, शाम को बीच में आधा घंटा दे दिया और रात को एक आधा घंटा दीजिए जिससे आपको वो चीज़ कम दिखेंगी। और कम दिखेंगी, तो कहीं न कहीं उसका जो असर है आपके दिमाग पे, आपकी भावनाओं पे, वो कम होगा, और आप अपने कार्य में, अब मतलब जो आपको दिक्कत हो रही है, जो प्रभावित हो रही है, वो कम होगा। दूसरा एक चीज़ अगर ये, जैसे आप अपने दोस्तों की जो देखते हैं, वो शायद आपके ख़ास दोस्त हों या नहीं हों, तो आप ये कर सकते हैं, कुछ देर के लिए उनको आप म्यूट कर दीजिए। म्यूट का एक ऑप्शन होता है, जिससे आप उनकी स्टेटस को भी हाइड कर सकते हों, और जब आप वो देखेंगे ही नहीं, तो कहीं न कहीं जो असर है आप पे, दिमागी असर, वो उनकी गतिविधियों से आपको कम होगा। और कहीं न कहीं आपको जो फोमो है, फियर ऑफ़ मिसिंग आउट, वो भी शायद कम हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो आपका जो ये फोमो है ना, आपको जो लगता है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, चीज़े हैं मेरे पे कमी है, लेकिन उन पे नहीं हैं, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से लीजिए और इसको जॉय ओफ मिसिंग आउट पे डालिए, कि आप कहीं बाहर जाइए, चीज़े करिए और कहीं घूमिए। अगर हो सके तो आसपास ही चले जाइए, जिससे आप है ना अपने मीनिंगफ़ुल दिन में मतलब अपने दिन में कुछ मीनिंगफ़ुल करिए। और जो आपका गिल्ट है, वो कहीं न कहीं सप्रेस होगा उस चीज़ से और चीज़े चेक होंगी। क्योंकि देखिए, आपकी रियलिटी आपको पता है कि आप कितना जा सकती हैं, कितना आगे बढ़ सकती हैं। और ऐसा नहीं है, कोई ज़्यादा घूम नहीं सकता, कर नहीं सकता, बस ये होता है कि हर किसी की अपनी-अपनी लिमिट होती है। उनकी लिमिट हॉन्गकॉन्ग की थी, आपकी नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है, चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जैसे हफ़्ते में जैसे आप अपना कार्य भी कर रही हैं, चीज़े भी कर रही हैं, तो एक सोशल इंटरेक्शन चालू करिए। हफ़्ते में किसी भी दोस्त से 1 बार मिलने चले जाइए, चाहे वो सैटरडे को हो, संडे को हो, आराम से उनके साथ आधा 1 घंटा बिताइए। 2-3 जेनुइन कनेक्शन ऐसे आपके होंगे ही होंगे, बिल्कुल सही बात है। और उनके साथ जब आप बैठोगे, चाहे कॉफ़ी पे जाइए, चाहे खाने पे जाइए, तो वो जो आपको फ़ियर ऑफ़ मिसिंग आउट है, वो आपका कम होने लगेगा क्योंकि आप भी फिर कहीं न कहीं घूम रही हैं। चाहे आसपास घूम रही हैं, लेकिन जो हॉन्गकॉन्ग के बराबर वो अकेले घूम रहे हैं और यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ हैं, तो वो एक बहुत एक अच्छी चीज़ होती है, जो आपको बहुत अच्छा एहसास दिलाती है। और जो आपका जो थकान है, जो फ़ो आपको बोरडम है, वो भी कहीं न कहीं कम होने लगेगा। जो आपको इनसिक्योरिटी हो रही है उस चीज़ को लेके कि मेरे काम में भी प्रभावित हो रहा है, वो सब चीज़ें कम हो जाएँगी आपको। मेरे को लगता है, शायद मेरी आप एडवाइज़ आपको समझ में आई होगी, और कहीं न कहीं जो आपको मदद करेगी आगे।
जी। हाँ जी। जी। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, ज़रूर। हुँ। जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सुझाव दिए, और मैं ज़रूर इन चीज़ों को अपने ज़िन्दगी में अपनाऊँगी, और मुझे लगता है ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, इन सब चीज़ों के लिए।
जी, धन्यवाद।